まあ、確かに。うーん。
うん。うん。
ま、でもその、見せるためにやったってのが、結構前面に出てるので、そのはい、なので、その例えばなんか、しかもそれで、しそれでかつ、その、ええ、もうここ何十年もそれ以来行ってないというはい、なんか、そこになんか、あの、陰謀論陰謀論が出てくる余地ががあるっていうのが
うん。 ああ、そうですね。うん。うん。 うん。 そう。そうなんですよ。そうなんですよ。うん。 なんか、そう、分かる。 分かります。すごいお兄さんの思ってることと似たことを僕も結構思ってます。
はい。 はい。 うーん。はい。
うん、で、不自然なんですよね。